Merhabalar.
Merhaba.
Eee, böyle, eee, birazcık olgunlaştıkça, eee, deneyim kazandıkça, bilgi kazandıkça bir şekilde daha da kimliğimizi bulmaya yaklaşıyoruz adım adım, diyebilir miyiz sence?
Evet. I. Katılıyorum sana.
Evet. Eee, burada tabii bazen, eee, sürekli değişen bir yapıya sahip olduğumuzu unutuyoruz insanlar olarak. Hani, biz burada her ne kadar aslında biraz daha kendimizi iyi tanıdığımızı düşünsek de evet, belli ana karakterlerimiz bence gerçekten de oturmuş oluyor. Eee, ama onun dışında, eee, sürekli farklı deneyimler kazandığımız için, eee, ve kendimizin sürekli farklı ver
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru.
Ya, "Evet, ben buyum." dediğimiz noktada bir bakıyoruz, bambaşka bir karakterimizle karşı karşıyayız. Ve değil mi? Burada da aslında bazen bir çatışma yaşama ihtimalimiz de, eee, artıyor. Yani, böyle bir şey de mümkün. Hiç oldu sana böyle bir şey, deneyimledin mi?
Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Çok haklısın. Aaa, aslında oldu. Yani, bence bu biraz da toplumun normları dediğimiz şey var ya, bunun konusunda, eee, başıma geldi. Eee, ben çok çok çok böyle, önceden, eee, küçükken pilot olmak istiyordum. Eee, çok hayalimdi, işte, bir uçağı uçurabilmek, bir helikopteri uçurabilmek, en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Ama yetiştirildiğim toplumda maalesef bu, işte, hani, kimlik sorunu ya da kimlik çatışması dediğimiz şeyler var ya bunları, aslında bir kadının pilot olmak için çok fazla uygun olmadığını bana söylediler. Yani onların düşüncesi tamamıyla. Ve, eee değil mi? Ve eee, daha böyle, hani, bir kadının yapabileceği bir mesleğe doğru sürüklendim diyebilirim sana. Yani, orada zaten çoktan anladım. Demek ki benim bir kimliğim var ve ben kadınım. Yani ne olacak? "Kadın dediğin şöyle olur." diye bir tabir var ya aslında toplumda. Hani, eee, benim, eee, cinsiyetimdeki bir insan bu mesleği yapamayacak diye düşündükleri için maalesef böyle bir meslekten kendimi, eee, egale ettim, öyle söyleyeyim sana.
Hı, evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ah, ah, ah! İşte, ne kadar yanlış. Hıı. Evet. Evet, o yalnız hakikaten bu arada üzücü olmuş. Hani, belki çok tutkuyla yapabileceğin bir meslekte ama bir şekilde toplumun o anki, eee, çatışma içine girdiği için yapamadın Bence burada en ü
Hı. Hı hı. Hı.

Çünkü toplumun değerleri bile, eee, değişebiliyor aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. I hı hı.
Konumdan, eee, mutlu musun? Eee, eee, mutlu olduğunu da biliyorum. Eee, o yüzden, eee, eee, "Boş verelim geçmişi." diyeceğim, yani, açıkçası. Eee, burada, eee, tabii ki benim de kendimle çatıştığım, eee, eee, durumlar çok vardı.
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Nedir mesela?

Eee, eee, aslında daha çok olumlu yen Bir insan olduğumu düşünüyordum. Hani, biri bana dese ki "En kötü, en özelliğin nedir?" "Sabırsız olmak." derdim ama sonra hayat o kadar ilginç durumlarla karşılaştım ve o kadar büyük bir sabır gösterdim ki hani kendim bile inanamadım. "Bir dakika." dedim, "Düşündüğün kadar da sabırsız değilsin." Yani, eee, eee, sabır söz konusu. Eee, mesela o, eee, orada aslında kendimle bir çatışmaya girdim ama daha pozitif
I hı. I hı. Evet. Hı hı. Hı hı, doğru.
Emm, Negatif anlamda girdiğim ilk çatışma şuydu: biri olmama rağmen, eee, karşımdaki insana bazen ne kadar kısıtlayıcı olabileceğimi fark ettim. Yani, eee, mesela, işte, birini çok sevdiğimde aslında ne kadar o kişiyi kıskanan ya da, işte, hani, en değer verdiği şey hayatta ben olayım, işte, gözü benden başkasını görmesin, eee, işte, i işi varsa, eee, ya da, işte, iş arkadaşları varsa onlarla hiçbir zaman benden daha çok Yani en değerli şey bencilce bir, eee, davranış şekli. Bunu hani daha önce fark etmedim.
Evet. Evet. Evet. Evet. Hı. Doğru, doğru. Hı hı.
Bir sevgilim olduğunda, aslında ona kendimle aynı yeri, hatta bazen daha bile değer verdiğim için ister istemez karşıdan da karşı taraftan da beklentiye girmişim demek ki.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Bence bu konuda gerçekten seni çok iyi anlıyorum. Çünkü <chuckles> biz değil mi, böyle biraz daha, eee, sevdiğimiz zaman bebek sever gibi seviyoruz. Çünkü bana sorarsan "Sevilmek mi, sevmek mi?" diye, eee, sevilmek gerçekten çok güzel ama şunu fark ettim ki zamanla, eee, aslında sevmeyi de çok sevdiğimi fark ettim. İşte, böyle partnerimi kucağıma almak, onu böyle uyutmak, ne bileyim böyle yedirmek içirmek, sanki böyle bir annelik duygusu çoktan içimizde varmış gibi, değil mi? Yani bunu sen de fark Bence biz bunun aynısını onlardan da bekliyoruz ama onlar babal emm, aslında, eee, hisleriyle, duygularıyla doğmadığı için bizim tersimize, daha sonradan sahip oldukları için buna, o yüzden bizim gibi ilgilenemiyorlar. Yani bizim o beklentimizi maalesef karşılayamıyorlar. Bu noktada belki, eee, Bu noktada, eee, bunu söylemek istedim ki hani yalnız değilsin merak etme, aynı şey benim hâlâ
Eee, yani bilmiyorum. He, he. Evet, aynen. Hı hı. Tabii. Evet, aynen. He he. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Bunu bilmek güzel.

Hı hı.
Aaa, ve ben burada her zaman bir kimlik çatışmasına girmişimdir. Yani, çünkü onları da anlıyorum. Hani, ama benim açımdan da, hayır diyor. Yani bu birazcık bencilce bir davranış. Hani, karşındakinden bekliyorsun bir şeyleri. O gerçekten, eee, en saf hâliyle sevmiyorsun. Bir beklentiyle ilişkinin içine giriyorsun. Eee, ve sonrasında eğer o kişinin işleri kötü giderse, batarsa, eee, bir sağlık sorunu yaşarsa bu ilişkiye devam etmekte çok zorlanırsın. Çünkü aslında saf bir sevgiyle bakmıyorsun ona, bir kriterle bakıyorsun.
Hı. Evet. Evet. Hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. E, tabii ki. Ben seni tebrik ettim. Boş ver onların düşüncesini. Sen, böyle, temizliğinle, bu güzel saf düşüncenle kaldığın için, bunu başarabildiğin için aslında onlardan biraz daha öndesin, merak etme ve bu senin ne kadar çok <chuckles> Ama öyle, yani gerçekleri söylemek istedim. Emm, çünkü birinin söylemesi gerekiyor bazen, değil mi? Onların, eee, olumsuzu söylediği gibi benim de olumlu yanını söylemem
Ah çok güzel, sağ ol. <chuckles> Hakikaten öyle valla. Evet, aynı
Ve, eee, senin değerlerine sahip çıktığın anlamına gelir. Yani, eee, fark ettiysen gerçekten, eee, de ekonomik değerler aslında insanın, eee, bir gün yanında, yarın yanında değil, değil mi? Bir anda kaybedebileceğin bir risk aslında. Öyle bir şey söz konusu. Buna öncelik yapmak bence çok doğru değil hayatta. Zaten, eee, eğer ki, iii, ilgilendiğin ve seninle, eee, geleceğe yönelebilecek bir partneri bulduysan o paray o partnerinle yapabilmek de zaten çok önemli bir şey. Yani değil mi? Hani, birlikte zaten başarabileceğiniz bir şeydi aslında bu. Eee, çok uzak da değil yani. Ama eee, bence onlar, e, senin söylediğin gibi, eğer ki bu ekonomik i düzeyden farklı bir düzeye geçiş yapmak, yani düşmek zorunda kalırlarsa belki evlilikleri dahi bir sekteye uğrayabilir, değil mi? Çünkü tamamıyla, eee, o, ııı, çıkar ilişkisisi ilişkisi üzerine kurulmuş olduğu için, yani bir, belki, hani, sevgi, aşk muhtemelen belki vardır ama yine de çıkar ilişkisi olduğu için çok daha sağlam olmayabilir temeli.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesin Hı hı. Kesinlikle çok güzel söyledin. Yani, eee, burada aslında, eee, birazcık kimlik çatışması dediğimizde sanırım bizim değerimizle etrafımızdaki insanların ya da toplumun değerlerinin çatıştığı anda, hani bizim geriye dönüp hem kendimizi hem de onları sorgulama sürecimiz sanırım birazcık, hani, burada, eee, kimliğimizle olan çatışma oluyor. Eee, burada tabii ki, eee, kararımızı neye göre vereceğimizde son derece, eee, özgürüz diyebiliriz. Yani, eee, tabii ki burada her düşünceye, eee, saygılı bir şekilde, açık bir şekilde, eee, bir şekilde hareket etmek çok önemli. Yani toplumda yapılan her şeyi sen de yapmak zorunda değilsin ama yine de saygılı oluyorsun.
Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. I hı.